E, şöyle, bence benim en son kuzenimden gördüğüm çocuk 3 yaşında tablette bir şeyler izliyordu, benim aklım almıyor. Çok erken ve ağlamaya başlıyor tablet elinden alındığında. Ya, bence, böyle, işte, 2-3 yaşından sonra biraz daha yürümeye, konuşmaya başladıktan sonra, işte, evinin bahçesi olabilir, işte, belki eve saksılar alınabilir, biraz böyle g göz aşinalığı olsun, kokusu olsun, toprağa, böyle, bir dokunma, hissetme, eee, bir şeyleri gelişsin, duyuları gelişsin. E, sonra bir süre sonra, yaş ilerledikçe işte 6, 7, 8 olduktan sonra, eee, bir şekilde böyle dediğim gibi fidan ekmek olabilir, işte kendi başına bir mesela bir sorumluluk verip: "Hadi oğlum kızım, bak bu bitkiye de sen bakıyorsun evde." deyip böyle, eee, sulamasını
Erken bir yaş gibi geliyor kulağa. A! Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, evet, çok da tatlı bir sorumluluk olabilir. Bir de yani, evet, hani, bir canlının, eee, sorumluluğunu alıp onun büyüdüğünü, geliştiğini görmek de çocuklara kendilerini iyi hissettirebilir. Peki, şunu merak ettim, bitkilerin dışında, eee, çocuklara hayvan sevgisini, eee, nasıl aşılarsın?
Evet, kesinlikle o onu sever kesin. Hı hı. Ben, eee, her zaman savunduğum bir şey vardır. Iıı, hayvan sevmeyen, insan sevemez derim. O yüzden, hayvan sevgisinin bir şekilde, dediğin gibi, aşılanması gerekiyor. İii, tabii ki bunun birkaç yolu vardır. Eee, sırf böyle çocuğun gidip de hayvan sevgisi, eee, edinsin diye eve bir hayvan almayı n da çok doğru bulmuyorum. Ben mesela, eee, barınaklara, işte, eee, bir şekilde böyle doğaya karışılması taraftarıyım. Barınaklar sonuçta orada yalnız kalmış bir ton, eee, köpek, kedi, artık hayvan var. Eee, o onlarla vakit geçirilebilir ki daha bu zamana kadar
Hı hı. Evet. Hı hı. Ah, çok güzel. Evet. Aynen öyle. E Evet, kulağa çok bilinçli bir, eee, davranış gibi geliyor. Hem, eee, hayvanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için barınaklarda hem de, eee, çocukların, eee, hayvanlarla sıcak bir iletişim kurabilmeleri için. Eee, çünkü, eee, bazen çocuklar, eee, doğayı çok çekici, ilginç bulabiliyor, eee, ama aynı zamanda korkabiliyorlar da. Eee, ya onlar için çok yabancı, eee, kalabiliyor. Böyle durumlarda, eee, mesela kuzenlerini ya da ileride kendi çocuğun olursa onu doğaya yakınlaştırmak için belli bir strateji uygular mısın?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı.